Aku nyarinya sih, nyari rileksnya sih. Karena memang tujuanku bukan untuk olahraga, tapi lebih ke, apa ya, menstabilkan mood dan, apa ya, membangun hawa positif. Nah, karena kan kalau pagi itu udaranya segar. Terus ke, fokus pun jadi lebih enak, gitu.
Mhm. Oke. Oh, menarik sih nih, mmm, ternyata sih s eee, menurut penelitian, bahkan ya katanya itu lebih efektif jalan dibanding lari nih, kalau untuk menurunin berat badan juga, jadi sebenarnya, eee, udah tepat sih pilihannya untuk jalan sih. Nah, mmm, setelah itu, setelah udah lari setengah jam nih, habis itu apa yang dilakuin? Ada rutinitas kayak ngopi dulu kah gitu, biar pasti, wajib. Ngopi apa biasanya ini, Bro?
Heeh. Heeh. Oh, gitu, ya? Mhm. Iya. Heeh? Ada, uh, itu pasti. <chuckles> Iya. Aku biasanya kopi item. Jadi setelah, eee, setelah jalan santai itu kan, setengah jam nih, anggaplah s jam 06:00 tuh udah selesai. Nah, terus aku mandi, selesai mandi aku seduh kopi. Jadi sebelum sarapan tuh aku masuk kopi dulu baru sarapan, gitu. <laughs>
Oke. Hmm. Oh, iya, dan itu nggak masalah, ya? Nggak buat asam lambung atau apa ya?
Nah, itu ada triknya sebenarnya. Jadi aku kan punya kebiasaan ngopi hitam kan. Dan memang, eee, dulu biasanya aku pakai kopi saset, gitu kan. Kopi sasetan, gitu. Gampang, mudah, ke warung deket kan. Nah, eee, ka kalau metodenya tuh kan, me metodenya itu kan di diaduk kan, ya. Diaduk, eee, kopinya, nah, ternyata aku dapet tips dari, eee, temenku katanya kalau ni apa ya, kalau seduh kopi itu jangan diaduk tapi cukup dituang air panas aja. Jadi biar dia tuh ngaduk dengan sendirinya dengan si air yang kita tuangin, gitu.
Gimana tuh? Mhm. Oke. Yang gampang dan mudahlah, gitu, ya. <laughs> Iya, betul. Mhm. Loh, terus? Oh. Berarti gulanya nggak masalah?

E tapi bukannya merokok ngebantu bikin mood juga, nih?
Fokus. Mood, dan fokus ya, b ngebantu banget sih, justru nah, maka dari itu aku pengen, eee, iya sedikit-sedikit menghilangkan kebiasaan itu. Walaupun itu wacana dari bertahun-tahun ke belakang gitu ya. <chuckles>
Heeh. Iya iya iya.
Belum terlaksana juga, gitu.
Tapi yang penting udah ada ha niat itu udah oke sih, sebenarnya ya, kan.
Iya, sudah ada niat lah. Dan, memang agak berkurang sih, enggak terlalu kayak kereta lah.
Mhm. By the way, mmm, kalau misalnya mungkin, mmm, rutinitas harian nih, biasanya bangun pagi tuh emang udah terbiasa bangun, langsung bangun aja, atau harus pakai alarm, dan berkutat, dan berperang dengan alarm tuh di-snooze di-snooze baru bangun akhirnya. Gimana tuh?
Mhm. Mhm. Oh, iya. Enggak sih, kalau aku, memang pakai alarm, cuma ketika alarm udah bunyi aja sedikit, aku udah langsung bangun, dan itu langsung duduk, gitu. Enggak enggak pakai drama-drama matiin dulu bentar, di-snooze lagi, nyalain te n n nyala, matiin lagi enggak, sih.
Mhm. Oke. Iya iya iya. Oke. Jadi memang, e udah karena sudah terbiasa juga kali badannya, ya jadi, eee, kan biasanya badan tuh punya adaptasi beberapa hari lah, gitu, ya. Jadi ini biasa, ya. Mungkin kalau awal-awal, ini kali ya, eee, masih berat kali, ya?
Mhm. Mhm mhm. Awal-awal berat, dan memang kadang sih berat juga sih sekarang juga, kadang, ya. Tapi berat itu biasanya kalau misalkan aku kerja lagi capek banget, itu biasa bangun, aduh, agak susah sih bangun.
<chuckles> Iya, itu. Iya, karena memang itu kan di luar kebiasaan lah, gitu ya, ada ada kerjaan yang numpuk, atau apapun, gitu, ya. Nah, mmm, biasanya itu kan di waktu weekdays ya, hari biasa, ya. Kalau di hari Minggu tuh gimana tuh rutinitas paginya? Dan, ngebangun mood-nya di weekend tuh gimana tuh, Bro?
Iya, heeh, mhm. Iya, bener. Iya, hari biasa. Mhm. Nah, kalau aku ngebangun mood di waktu weekend itu biasanya main sama keluarga. Pertama itu. Jadi, eee, pagi-pagi itu kayak misalkan tuh, anak udah bangun nih, terus kayak sarapan bareng, terus, e biasanya kalau suka jalan-jalan ke alun-alun kota. Karena kan tempatku ke alun-alun kota cuma deket sih, cuma 5 menit, udah sampai, gitu.
Mhm. Oh, mhm?